देखिए अ, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं अभी अपना रिसर्च समझिए मैं अंतिम चरण पे हूँ। बिल्कुल मैं जो अपनी थीसिस है वो सबमिट ही करने जा रही हूँ। तो अब ऐसा होता है कभी-कभी कि जब मैं अपने ड्राफ़्ट जो है अपने सुपरवाइज़र को भेजती हूँ। तो मेरे सुपरवाइज़र बहुत ही आलोचना करने लगते हैं मेरे ड्राफ़्ट की। तो ऐसा होता है कभी वो कोई बात पे टोक देंगे, कभी वो कोई बात पे टोक देंगे। कभी वो बोलेंगे जो तुमने साथ में ईमेल किया है वो ईमेल तुमने अच्छे से नहीं किया है। कभी वो टोक देंगे कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। तो मुझे इस चीज़ से मेरे आत्मविश्वास पे समझिए बहुत ही कठोर असर पड़ा है कि अ, बहुत ही समझिए अ, नेगेटिव असर पड़ा है इस अ, इस इस तरीक़े से कि मैं अब लिखना ही नहीं चाहती हूँ। ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि मैं लिखने बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है तो क्या ही फ़ायदा है। वैसे भी सुपरवाइज़र को भेजूँगी तो वो तो कुछ आलोचना भरा ही मुझे वापस बोलेंगे। तो अ, मैं अ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं मेरी थीसिस ख़त्म करने का वक़्त आ गया है। मतलब कि मुझे 1-2 हफ्ते में अ, समझिए वाइंड अप करके अब सबमिट ही कर देना है। मगर इस आलोचना की वजह से क्या हो गया है कि मेरा जो वो ध्यान है, वो जो ब अ, मेरी क्रिएटिविटी है। वो बहुत ही समझिए उस बहुत ही कम हो गई है और जिससे मेरा आत्मविश्वास भी समझिए खोने ही लगा है। तो इस बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती थी आपसे?
हुँ। अच्छा। अच्छा। अ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अ, आपने बताया कि आप थीसिस में आपको आलोचना करते हैं। तो आपके सुपरवाइज़र के अलावा भी कोई आलोचना करता है या ओनली सुपरवाइज़र ही आपकी आलोचना करता हैं?
जी, जी। स अ, ऐसा समझिए कि सुपरवाइज़र मेरे पहले कोई और थे अ, जब मैंने शुरू की थी अपनी डिग्री अब कोई और है। तो इनको मेरे अ, टॉपिक के बारे में शायद इतना पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही मेरी अ, जो अ, ये हैं सुपरवाइज़र हैं, ये काफ़ी आलोचना करते हैं मेरे अ, काम की। जैसे अ, बाकी भी लोग होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, जैसे जो आपकी आरएससी मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं। वो इतनी आलोचना नहीं करते हैं मेरे काम की। मगर मेरे जो सुपरवाइज़र हैं ऐसा लग रहा है कि उनको मेरा काम जैसे पसंद नहीं आ रहा है। या तो अगर पसंद भी आ रहा है तो बहुत सारे नुक्स निकाल रहे हैं वो मेरे काम में। जिससे मुझे अ, बहुत हद तक ऐसा हो रहा है ना कि मेरा जो है अ, क्रिएटिविटी मेरी रचनात्मकता बहुत हद तक कम होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। और मेरा आत्मविश्वास और भी कम होता जा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अ, हमारे फ़ील्ड में पेपर्स लिखने होते हैं, ऐब्स्ट्रैक्ट्स लिखने होते हैं। अ, ब अ अ, ह हमें अ, समझिए पूरे समय तक पर रहना पड़ता है कि कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं वो काम अब इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अ, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो बार-बार अ, मुझ उनकी टिप्पणी मुझे थोड़ी सी कभी-कभी अ, कठोर लगती है इस वजह से।
अच्छा। हुँ। हुँ। ओह! अ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अ, जो वो आलोचना करते हैं। वो आलोचना किस तरह की होती है कि रचनात्मक होती है, व्यक्तिगत होती है या फ़िर निजी वो अ, चले जाते हैं? तो मतलब किस तरह की वो आलोचना करते हैं?
देखिए, आलोचना जो वो करते हैं अ, जो मेरे काम से जो रिलेटेड हो है। तो वो कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बोल देंगे। जैसे फॉर्मेटिंग क की कोई गड़बड़ है। कोई चीज़ बोल देंगे कि इस इसमें शब्द ज़्यादा हो गए हैं, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है। किसी चैप्टर में बोलेंगे कि तुम्हारी जो मेथोडोलॉजी है उसमें वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। किसी चैप्टर में बोलेंगे कि इसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई है। किसी चैप्टर में बोलेंगे इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। इंट्रोडक्शन में बोलेंगे कि इसमें तुमने जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिखा है। कन्क्लूज़न में बोलेंगे कि जैसे तुम्हें कन्क्लूड करना था वैसे नहीं किया है। तो ऐसे हैं कि ऐसे नुक्स वो नहीं देते जो जिससे मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो पाऊँ या इम्प्रूव कर पाऊँ, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही बोलते जाते हैं सब। देखिए अ, कभी-कभी मुझे लगता है कि कुछ-कुछ जो उनके पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सही होते हैं। मगर अ, मुझे म वो भी लग जाते हैं। मैं चाहती नहीं हूँ जैसे कभी-कभी वो ऐसी बात बोलते हैं जो बिल्कुल सही बात होती है। जैसे बहुत सारी बातें उनकी मुझे सही भी लगती हैं कि हाँ, ये इसमें मुझे बेहतरी करनी चाहिए। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि अ, अगर वो सही आलोचना भी करें जो सही भी हो उससे भी मेरा वो आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। मैं समझिए वो आलोचना सह नहीं पाती हूँ जिससे फ़िर मैं लिख नहीं पाती अच्छे से।
हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ। अच्छा। अ, तो जैसे आपकी वो आलोचना करते हैं अ, तो जैसे वो कुछ कमियाँ ही बताते होंगे आपको, तो उस घटना के बाद में जो भी आप बताते हैं आप उसमें अ, उसके बाद में अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करती हैं?
मैं, समझिए बदलाव करने की पूरी कोशिश करती हूँ मगर मैं कर नहीं पाती क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला जैसे ही वो कोई भी अ, कोई आलोचना करते हैं या कुछ बोलते हैं मेरे काम के खिलाफ, कभी-कभी उनकी आलोचना मुझे <smacks lips> ऐसी लगती है कि ये अनफेयर है। और कभी-कभी मुझे लगता है हाँ, जो उन इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वो तो सही पॉइंट्स हैं, मुझे अपना काम इसी तरीके से बदलना चाहिए। मगर ऐसा हो जाता है कि अ, उम, शायद मेरे खुद में ही कोई कमी है कि अ, मैं आलोचना बहुत दिल पे ले लेती हूँ तो, मैं फिर वो स्थिर सी हो जाती हूँ, मैं बदल नहीं पाती, वो इंसान वो थोड़ा फ़्री स्टेट में हो जाता है ना। तो मैं वो फिर स्थिर सी हो जाती हूँ, मैं बदल नहीं पाती हूँ, मैं अपना काम भी बदल नहीं पाती हूँ, खुद में भी बदलाव नहीं ला पाती हूँ। तो समझिए मुझे इस बारे में सलाह चाहिए कि हाँ, एक तो मैं कुछ ऐसी आलोचना नजरअंदाज करूँ, जो अ, कि मुझे लगे कि हाँ, ये अ, मुझे इतनी सही नहीं लग रही है मगर कोई चीज़ें जो जो उनके ऐसे नुक्स हैं जो वो नुक्स निकाल रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं। उनको मैं कैसे अम, अपने काम में शामिल करूँ और उनके उनको सुनके मैं कैसे अच्छे से लूँ और अपने काम में अच्छा बदलाव कर पाऊँ?
हुँ, हुँ। जी। अच्छा। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। <smacks lips> अ, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपकी कभी पहले उनसे कभी कुछ आर्ग्युमेंट या कफ ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने कुछ बोला हो या फिर आपने कुछ करा नहीं हो? ऐसा कुछ हुआ है कभी पहले?
नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मगर ये होता है ना कि जब अ, इंसान काम कर रहा होता है एक प्रोफ़ेसर के साथ बहुत सारे टाइम तो, ये हो जाता है कि कभी-कभी अ, वैसा थोड़ा मतभेद-सा हो जाता है या छोटी-छोटी बातों पे थोड़ा मतभेद हो जाए जैसे अ, वो अगर कुछ चाहते हैं मुझे कोई टॉपिक चुनना और मैं वो चॉ टॉपिक चुन, चुन नहीं रही हूँ। वो चाहते हैं मैं किसी चीज़ के बारे में लिखूँ और मैं उस अ, चीज़ के बारे में लिख नहीं रही हूँ मुझे लग रहा है कि अ, कभी-कभी मुझे लगता है कि वो जैसे मैंने बोला, वो ज़्यादा आलोचना कर देते हैं जिससे मेरा मनोबल बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे फिर मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ और फिर मैं काम करना छोड़ देती हूँ उससे क्या होता है कि वक़्त बढ़ता जाता है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं कि का वक़्त बढ़ता जा रहा है, वक़्त कटता जा रहा है और तुम अपना काम समय पे नहीं पूरा कर पा रही हो। तो उससे भी वो फिर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, जिससे अ, हमारे बीच में कभी-कभी वो थोड़ी-सी तकरार हो जाती है क्योंकि, वो इस बात पे भी कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारा काम जो है वो धीरे-धीरे क्यों चल रहा है, मैं वापस इस बात पे उनसे और गुस्सा हो जाती हूँ कि हाँ, धीरे-धीरे इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने मेरा मनोबल मैं अंदर स मैं खुद उनसे उनके सामने ऐसा नहीं बोलती मगर मैं अंदर से ज़रूर सोचती हूँ कि मनोबल तो इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने अ, मेरी मदद नहीं की है आपने कभी मेरा मनोबल बना बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। तो यही सब दिक्कतें हैं।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। अच्छा, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको एक बार उनसे जाके बात कर लेनी चाहिए। अ, जैसे आपकी वो थीसिस में अगर कुछ कमियाँ निकाल रहे हैं। तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि एक परफेक्ट थीसिस क्या हो सकती है। <smacks lips> या फ़िर आप अ, कुछ उदाहरण देके वो बता सकें तो फ़िर आप उनपे पूछ सकती हैं। या फ़िर आप अपने आसपास वालों को पूछ सकती हैं कि अ, मैं इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती हूँ? अगर अ, कुछ बातें करके इम्प्रूव हो सकती हैं चीज़ें, तो उनसे इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसे तो शायद ऐसे हो कि अगर ऐसा हो रहा है कि अगर वो आप में ही कमियाँ निकाल रहे हैं, बाकी लोगों में नहीं निकाल रहे हैं। तो मेबी हो सकता है कि पर्सन पर्सनल कुछ चीज़ें हों। पर ऐसा हो कि अ, वो सारे अ, लोगों में अ, कमियाँ ही निकाल रहे हैं तो मेबी हो सकता है कि अ, उनको शायद वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ों की आदत हो। तो आप एक बार अपने जो प्रोफेसर हैं उनसे बैठ के भी बात कर सकते हो कि सर अ, जैसे आपने कोई थीसिस करी। तो आप पूछ सकते हो कि इसमें सर क्या कमी है? मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ और मैं इसमें कैसे सुधार कर सकती हूँ? अम और ऐसे अ, मनोबल नहीं गिर गिराना चाहिए आपको, क्योंकि इंसान धीरे-धीरे ही सीखता है और फ़िर एक बार एक दिन वो फ़िर बिल्कुल परफेक्ट हो के निकलता है। तो अ, आप आसपास के लोगों से एक बार बात करके देखिए कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। या फ़िर अ, जैसे जो लोग परफेक्ट बिल्कुल काम कर रहे हो उनसे आप टिप्स ले सकती हैं कि हाँ, मैं कैसे थीसिस में और इम्प्रूवमेंट करूँ? और इसमें क्या करना चाहिए, प्रोफेसर से आप हेल्प ले सकती हैं। क्योंकि अ, हम नेगेटिव होके अगर काम करेंगे तो फ़िर वो काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है। तो मैं थोड़ा-सा मनोबल को अ, स्थिर रखते हुए और आसपास के लोगों से बात करते हुए कि अ, जो आपकी सि सिचुएशन है अगर आप अंदर ही अंदर इसको मन में रखोगे और बात नहीं करोगे। तो आप घुटते रहोगे कहीं ना कहीं बैठ के।
जी। जी, जी, जी।
और अ ...इसका वो सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप अंदर ही अंदर बैठके सोचते रहोगे और क्या पता अ, बात करने से बाकी की चीज़ें सुधर जाएँ। और मेबी अ, वो आपको और भी अच्छी चीज़ें बता पाएँ कि हाँ, आप इम्प्रूव ऐसे कर सकते हो। और फ़िर धीरे-धीरे आप इम्प्रूव करो तो फ़िर वो आलोचनाएँ पूरी बंद हो जाएँ। तो आप ऐसे भी कर सकती हैं या फ़िर आप अ, <smacks lips> अगर किसी अगर इन फ़िर भी अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं कि अ, फ़िर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनके व्यवहार में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और या फ़िर वो आप में ही आलोचनाएँ निकाले जा रहे हैं, तो मेबी हो सकता है कि फ़िर आपको दूसरा प्रोफेसर शायद अ, दूसरे प्रोफेसर के पास भी आप अ, कर सकती हैं वो फ़िर अपना। क्योंकि आप अ, कब तक घुटते रहेंगे बैठ के? तो मुझे ऐसा ही लगता है। जी।
हुँ, जी, जी। जी, जी, जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी और आपने इतने सरल और स्पष्ट अ, जो है लफ्जों में इत्ती अच्छी सलाह दी मुझे कि देखिए ऐसा तो होता है कि मैं अपने साथियों से या बाकी लोगों से पूछ लूँ कि अ, उ बाकी लोगों से बात करूँ कि अ, कैसे है जो मैं अपने अ, काम को बेहतर बना सकती हूँ और अपने प्रोफेसर से भी स्पष्ट लफ्जों में बात करने की कोशिश करूँ, कि मैं अपने काम को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। और फिर अगर इससे भी काम ना <clicks tongue> चले तो फिर तो मुझे अ, शायद प्रोफेसर बदलना ही सुपरवाइजर ही बदलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इत्ती अच्छी सलाह दी, इत्ते अच्छे सुझाव दिए। मैं ज़रूर इन पे अमल करने की कोशिश करूँगी अ, बहुत शुक्रिया।
जी। मैं ये चाहती हूँ कि आपका इत आत्मविश्वास ऐसे ही बना रहे आप मतलब और आप में आत्मविश्वास आए कि आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ स में। और आप इस जो भी अपनी इस परिस्थिति में हैं, आप इससे जल्दी से बाहर आओ और फिर अच्छे से आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा काम करो और आपका अगर ज जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो, आप मुझसे वापस से बात ज़रूर कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।